Sag mal, wie hat sich denn dein Musikgeschmack über die Jahre gewandelt? Hat sich da irgendwas verändert?
Hat sich massiv gewandelt, muss ich sagen, ja. Also, die allererste Musik, die ich so gehört habe, wo ich mich erinnere, dass ich sie selber ausgesucht habe, das war so Green Day, Red Hot Chili Peppers, da war man so 10 vielleicht, 11. Und da hat man erst mal eigentlich nur w Rockmusik gehört. Und ich weiß nicht, du kennst das ja in dem Alter. Was hast du denn dann? 3 CDs. Ja, das, <chuckles> das sind das ist ja die die sehr beschränkte Musikauswahl.
Ah. Aha. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Die sind dann ganz kostbar, ne, ja? <giggles>
Ja, genau, genau. Man hatte noch 'n paar Kassetten, äh, ja, die f klangen mal mehr, mal weniger gut, ja. Ich weiß nicht, jeder hatte das, glaube ich, das Gerät, wo man 'n Radio aufnehmen konnte. Ich weiß, hattest du auch so was, ja. Ja. Hat
<chuckles> Ja, genau. Mhm. Ja, richtig, genau. Hast du denn auch noch gerne, ähm, Musik aufgenommen übers also, Radio auf Kassette, oder wie lief das bei dir ab? Ja. <chuckles> Ah.
Genau, Radio auf Kassette, und das war eigentlich 'n Kinderspielzeug, weil ich glaube, das sollte man irgendwie ja eigentlich gar nicht haben, weil man ja eben genau das machen kann, was man nicht machen soll, sich diese Musik rüber rauskopieren. Das war eigentlich 'n Kinderspielzeug. Ja, genau, also da das war so die aller allererste Quelle, und da wusste man ja auch noch gar nicht, was läuft. Also, man hört etwas und findet's gut und muss ja auch in der Aufnahme kann ich ja erst aufnehmen, also in während der Wiedergabe. Ich kann ja ich muss ja erst merken: „Oh, ich finde das gut, nehme auf.“
Mhm. <giggles> Ja, stimmt, ne, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, genau.